Ben ne in ne ineceğim durağı biliyorum, ne gi i durağı indikten sonra gideceğim yolu biliyorum. Derken, böyle, dolan dolan 1 saat geçti, 2 saat geçti. Neyse, hayal meyal hatırladım ineceğim durağı indim. Ama
Terslik. Hayal meyal. Dur ama dur, çok hızlı gidiyorsun. Bir dakika, burada bir sürü soru varsa sana soracağım. <chuckles> Şimdi, 1.si 19 yaşındaydın.
Pardon. Tamam, sendeyim. <laughs> Doğru.
Kaç yıl önce bu? <chuckles> Yaşını ele vermekten <chuckles> çekinmiyorsan. Hah. Tamam, süper bayağı önce. Eee, bu senin ilk yurt dışına çıktığın zaman mı?
Aaa, on on sene oldu. 10 sene önce. Çok önce. Y aslında 2 falan.
Tamam. Ama Londra için ilk galiba.
Tabii, İng ilk defa Lo İngiltere'ye Londra'ya gittim aynen.
Bir de Londra çok büyük. Ve kocaman şehir. Bu arada mevsim ne zaman?
Evet, evet, sorma. Kocaman şehir. Mevsim ne zaman, biliyor musun? Sanırsam eylül.
İyi, en azından çok soğuk değil. Emm, en azından hava o kadar erken kararmıyor. <chuckles>
Evet, evet. <chuckles> Çok şükür, normalde öğlen 4'te kararıyor orada hava. <chuckles>
Eee, d aynen, d bir şey diyeceğim. Eee, şimdi o gün sen bayağı hem toplu taşımaya bindin, t uzaklaştın bulunduğun yerden.
Hımm. Tabii. Hı hı. Ondan
Hiç de şey demedin yani, "Dur, ben şuraları bir öğreneyim, <chuckles> on ondan sonra bir <chuckles> birkaç şey açılırım" demedin. Direkt demek ki, eee, bindin gittin. Eee, bütün gün gezdin.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Ya, o g gençlik ateşi var ya, ondan. <chuckles>
Doğru, doğru. İyi, tamam. Şimdi lütfen devam edelim. Ben arada, eee, d durumu tasvir edebilmek için sorular sormak zorundayım. <chuckles>
Tamam. <chuckles> Tamam. Harika. Tabii tabii. Eee, dediğin gibi aslında, böyle, hemen metroya atladım, merkeze gittim. İşte, 1 tane bisiklet kiraladım çünkü ben yeni gittiğim yerlere, böyle, bisikletle gezip, kaybolmayı çok severim. Şey güvencem var: Telefonum cebimde kaybolduğum an evimin adresi kayıtlı orada. Basarım, giderim; taksiye söylerim en kötü, giderim. İşte, telefonun şeyi bitince şarjı bitince işler karıştı bende. Yani, metroyu hatırlamıyorum. Metrodan insem, nereye yürüyeceğimi hatırlamıyorum derken ama etrafındaki durakları hatırlıyorum. Böyle, 2-3 durak denedim. Sonra indiğim yere hatırladım, "Tamam," dedim, "ben burada bindim, burada inmem lazım." İndim. Ondan sonra nereden gideceğimi bilmiyorum ama ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. <chuckles>
Doğru. Doğru. Hah, süper. Doğru muymuş? Tamam. Arası, mesafesi ne kadardı, şeyin, eee, metroyla evin?
Imm, n Ya, şöyle bir 15, ya, bir 15-20 dakika yürümen gerekiyor, kısa da değil aslında. Evet, hani, böyle, çember çizsen durağın etrafından, eee, ciddi etrafta kaybolma ihtimalin var.
O bayağı da var arası. Tabii.

Doğru, haklısın. Eee, dönerci de görememişsin demek ki etrafta.
<laughs> Ya, Almanya'da olsam net bu sokaktan birilerini duyardım Türkçe konuşan.
Ta Almanya'da olsan kaybolmazdın zaten, ııı, yani, çok büyük ihtimal, "Kardeş, hayırdır?" diyen biri gelirdi yanına. <chuckles>
E, tabii, canım! <laughs> Evet, ben şu an Almanya'da yaşıyorum mesela. İlk taşındığımda buraya dedim, "Burada Türkçe ve İngilizce bil yeter zaten, Almanca'ya gerek yok yani." A a aynen öyle!
Heh! Tabii, gerek yok. Gerek yok, doğru söylüyorsun. E, sonra sen, eee, indin metrodan ama bu sefer de yolu bulamıyorsun.
E İ yolu bulamıyorum derken, işte, eee, geziniyorum sokaklarda, böyle, tanıdık geldikçe giriyorum sokağa öyle bir yarım saat 1 saat geçti. En son bir sokağı hatırladım. Dedim: "Ben bu sokağı hatırlıyorum, buradan gireceğim içeri." Oradan girdim, yürüyorum. Arabayla biri bana yaklaşıyor. Bayağı da yavaşladı, yaklaş iş baktım, baktım, baktım. Bir yaklaştım, benim ev sahibi. "Sen" diyor, "neredesin?" diyor. "Seni arıyorum saatlerdir. Aklımı yitiri Polisi arayacaktım artık." diyor en son. Ya Evet, o da Türk, Türk. O da Allah'tan Türk. Eee, çok özür diledim ondan. "Ya!" dedim. "Telefonumun şarjı bitti." "Evet." dedi. "Biliyorum, sana ulaşamadım, telefonun kapalı ç gösteriyor." öteberi. Öyle sağ olsun bindim arabasına.
Ay! Neyse ki. Gerçekten mi? Türk müydü, ev sahibin? A! Bir şey, ı bir şey sorabilir miyim? Bu ne tatlı bir insanmış.
Tabii. Evet, evet. Çok tatlıydı ya, sağ olsun. I ı melek gibi insandı.
Gerçekten, yani, emm, d bir kere sorumluluk almış. Sorumlu hissetmiş, her şeyden önce, eee, arayıp ulaşamayınca yollarda seni a Yollarda aramak gerçekten, "Yollarda bulurum seni." olmuş, yani! <chuckles>
Kesinlikle! Evet, evet! <chuckles> Kıyamam ya! Ulu <chuckles> Aynen o yaşandı, birebir, yani, çok da tatlı bir hanımefendidir.
Ay, çok inanılma A! Hanımefendi, bir de! <inhales> Ah, canım benim! E, so sonra? Iıı, sen tabii, bi bir şükür çektin büyük ihtimal ve arabaya bindin.
Evet, evet! Tabii! Aynen! Evet, ondan sonra eve döndük. Zaten ben hemen ne yaptım, biliyor musun? Hemen gittim, kendime 1 tane powerbank sipariş ettim. Hemen! <chuckles> Dedim: "Bir daha bunu yaşamayacağım."
<chuckles> Tabii! Ç <chuckles> Bir de aynen! Bir daha kaybolmaman lazım çünkü. Eee, e, peki bir şey söyleyeceğim, hani, bu konudan tabii, bağımsız. Nasıl geçti İngiltere'de dil öğrenme sürecin? Emm, gerçekten dili hızlı öğrenebildin mi? Sevdin mi Londra'yı? Nasıldı, o 1 yıl?
Aynen! Ya! Ha ha Ih yani, hayatımın en güzel 1 senesi falandı. Bir de şöyle bir şey, o zamanları bilirsin. Sorumluluğun yok, fatura ödeme derdin yok. Tabii, çalışmam gerekti ama, böyle, işte, ev kirası uc uygundu o zamanlar. Onu ödüyordum. Bir yerde, işte, baristalık yaptım ve bir yandan dil okuluna gidiyorum. Çok keyifli geçiyordu. Bir de ilk defa, böyle, yurt dışında tek başıma, böyle, yaşayacağım uzun bir dönemdi. Bir de daha 19 yaşındayım. Ya, o yüzden herkese tavsiye ederim. Ya, tüm gençlerin bence 1 kere, böyle, yurt dışında tek başına sorumluluk alıp çıkması karakter anlamında çok ciddi şey katıyor bence.
He! Evet! Tabii. Evet.